ไม่ช่วยค่ะ แต่เหมือนประมาณว่า ทุกคนน่ะก็มีความรักเพื่อนคนนี้ เพราะว่าเพื่อนคนเนี้ยก็ดูเป็นแบบว่าที่รักในบริษัท ทุกคนก็เลย แทบจะเป็น เป็นงานแบบว่า ที่เราจำได้เลยค่ะว่า มันเป็นงานที่แบบว่า เพื่อนในบริษัททั้งหมดอะแบบหลักร้อย อะไรอย่างเงี้ย แบบพร้อมใจกันไปงานเพื่อนคนเนี้ย เพราะว่าเอ็นดูเพื่อนเราคนนี้ แล้วก็แบบเหมือนกับว่า ใช่ แล้ว แล้วมันก็เป็นอะไรที่ทุกคนว่าง อา แล้วก็ พอทีเนี้ยด้วยความที่ อา แต่อย่าลืมนะคะ ทุกคนน่ะว่างจริง แต่ทุกคนไม่มีเงิน
อ้าว ค่ะ ค่ะ เออ โอ้โฮ! อื้อฮือ แขกเยอะเลยนะ เออ ๆ ๆ มันเยอะเลย ค่ะ ค่ะ อะฮะ อืม ก็คือพร้อม พร้อมที่จะไปร่วมงานแหละ แต่อาจจะยังไม่พร้อมเรื่องของการใส่ซอง อา ค่ะ
อา ใช่ค่ะ แล้วก็พอไม่พร้อมปุ๊บอะ ทุกคนก็ไปกัน แล้วก็ นั่นแหละค่ะ ด้วยความที่เราเป็นเพื่อนเจ้าสาวเนาะ เราก็จะรู้ว่า เจ้าสาวอะพูดอะไรบ้าง? อะไรอย่างเงี้ย เจ้าสาวก็มาพูดใน ในหลังจากวันจบงานไปบอกว่า เขาก็มานั่ง เขาเรียกอะไร นับซองอะค่ะ อือฮึ แล้ว ฝั่ง ใช่ บริ ษ เอ่อ บริษัทของ ของตัวเจ้าบ่าวเนี่ย เขาเป็นบริษัทใหญ่ระดับประเทศ เขาก็มานับซองแข่งกันว่า ฝั่งเจ้าบ่าวเจ้าสาวยังไง? อะไรอย่างเงี้ย เขาก็บอก ว
ค่ะ อะฮะ ค่ะ อะฮะ อะฮะ กิจกรรมนับซองค่ะ อะฮะ โอ้โฮ! ต้องแข่งกัน ด้วยเหรอคะ?
อะไรประมาณนั้น เขาก็แบบ เจ้าสาวอะเป็นเพื่อนเราที่เรารักมากเลยนะคะ เรามอง เราจะพูด มีคำพูดนี้ตลอดเลยว่า "เพื่อนน่ะโชคร้ายที่มาเจอเรา ได้เราเป็นเพื่อน แต่ว่าเราอะโชคดีที่ได้เพื่อนคนเนี้ยมาเป็นเพื่อนสนิท" เพราะว่าเขาดูเป็นคนดีมากเลยค่ะ แต่วันนั้นน่ะ มันทำให้เรารู้สึกว่าแบบ เฮ้ย ความคนดีของเพื่อนน่ะ มันหายไปไหน? เพราะว่าเพื่อนพูดออกมาประโยคหนึ่งว่า แบบว่า "ใส่มาได้ยังไงอะ 500?"
อือฮึ ค่ะ อืม ค่ะ

ใช่ ๆ แต่แบบพอรู้ว่าจะต้องใส่เงิน ใส่ซองเข้าไปอะค่ะ เราก็รู้สึกแบบเหมือนคิดไม่เหมือนชาวบ้าน ความคิดเรา ก มันก็พุ่งขึ้นมา อา ว่าแบบ อ้าว ทำไมต้องใส่อะ อะไรอย่างเงี้ย เออ แบบว่า
อา ๆ ค่ะ ค่ะ อะฮะ อ๋อ เรา เราคิดออกมาดัง ๆ เลยเหรอคะ?
อ ตอน ตอนแรกก็ ก็งง ก็ถาม ก็ถามเพื่อนว่าแบบ "แล้วทำไมต้องใส่อะ?" เออ เพื่อนบอก "ก็ใส่สิ เวลาแบบพอเป็นงานเรา เขาจะได้ใส่คืน" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ อ๋อ ค่ะ ก็คือช่วยงานเพื่อนแหละ มัน เพราะว่าการแต่งงานครั้งหนึ่งมันก็มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมาย ก็เลยเป็นการจ่ายซองเพื่อให้แบบไป ไปช่วยเพื่อนบ้าง ที่เพื่อนจ่าย ๆ ไปแล้ว อาจจะมีเงินมาซัปพอร์ตเพื่อนได้บ้าง อย่างงี้
อา เพื่อนแค่ อะไรอย่างงั้น อะไรอย่างนั้นค่ะ อา อันนี้ก็เป็น เป็นความคิดของคนทั่วไป ใช่ไหมคะ แต่ความคิดเราอะมันก็ผุดขึ้นมาในใจว่าแบบว่า มันก็มี ก แบบ เอ๊ะ ๆ ๆ แบบเต็มไปหมดเลยอะค่ะ ว่าแบบว่า "ทำไมอันนี้ต้องทำอย่างงี้? ทำไมอันนั้นต้องทำอย่างงั้น?" อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ มันก็แบบ อ่า แต่เราก็ยังแบบว่า เออ มันเป็นค่านิยมเนาะ ที่เขาทำ เราไม่รู้หรอกค่ะ ตอนนั้นเราก็เหมือนแบบเด็กจบใหม่อะ เออ เคยเห็นเขาใส่กัน ก็ "อ้าว ใส่ก็ ก็ใส่วะ" อะไรอย่างเงี้ย ก็ใส่ตาม อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออ
อา ค่ะ อา อา <chuckles> ค่ะ อะฮะ ค่ะ อา อา โอเค อา ก็ ก็ทำ ก็ทำตาม ๆ กันไป อา โอเค อา
ใช่ค่ะ เขาเรียกว่าอะไรนะคะ เข้าเมืองตาหลิ่ว ก็ต้องหลิ่วตาตาม อ่า เป็นอารมณ์นั้น อะฮะ แล้วกระทั่ง
อา ถูกต้อง ถูกต้องค่ะ อา ใช่ แล้วพอ พอใส่ซองไปแล้วล่ะ?